А, уф Сочинить, наверное, нет, но чаще всего, если я вот как-то глубоко обижена, либо у меня какие-то непонятные эмоции, что вот, непонятно вот, э, какие у нас отношения между тем или иным человеком. Я могу как-то очень интересно вот написать свою мысль, что в ней будет там, э, прятаться какая-то идея, которую только я наверно, пойму. Или там допустим вот ну бывает такое, что, допустим, ты настолько увлечен в какую-то фантазию, какую-то там вот такую вот как будто скрытность, да, как будто вот: "Ты никогда не поймешь, кто я такой, почему я так себя веду", зай Так бывает, что там в какой-то вот там, а, какой-то статус там можешь в "Дискорде" поставить, там, э: "Я такой, но не для все" Ну вот бывает, я такое не ставлю, но бывает, что люди такое делают, да, и тем не менее, они как будто хотят какую-то, а, секретность за собой повлечь да, какую-то интригу за собой. Поэтому да, вот я такое вот сделаю тока с другой стороны. И я делаю это немножко со стороны, э, смешного, что это не просто так, ну, как-то грустно или как-то секля Да, вот как-то я с Мгм.
Мгм. Мгм. Да-да-да. Бывает. Понятно. Мгм. Ну, как шутка какая-то, да? А, вот в возвращаясь возвращаясь к фильмам. Есть у тебя, например, знакомые или, э, там родственники, кого вот эта, э, открытая концовка, когда непонятно чем закончилась, или есть, а, повод для размышлений, или есть, а, какая-то вот недосказанность, что-то должно быть дальше, и что их это, например, раздражает, злит, и люди начинают возмущаться: "Почему так снимают фильмы?!"
На самом деле, может, э, в моей вот окружности таких людей ну, не то чтобы и нету, я просто, наверное, не замечала, вот какие они фильмы смотрят, как бы я за этим не слежу. Но очень было часто, что, допустим, я в я какой-то комментарий читаю об этом фильме, и кто-то пишет: "А что употреблял режиссер?" Это, кстати, про этот "Вивариум". Я ему от ну, пишу обратно, говорю: "Ты понимаешь, что там чуть ли не у тебя там нет моз" Ну, как бы: "Ты понимаешь, что ты просто ничего не понимаешь?" Как бы, насколько ну, вот, насколько человек, э, я, ну, вот я нахожу человека настолько гениального в этом фильме, да, ну, вот создание в этом фильме, а тот человек, он настолько ничего не понимает. Да-да-да, и мне как-то это э, меня это раздражает, не то, чтобы его, меня это раздражает. Потому что я думаю, что вот человек просто что-то нехорошее говорит про фильм, который реально на самом деле замечателен, просто он не для всех. Не все могут понять, не все могут углубиться. Они видят, какое-то вот
<laughs> Мгм. А, он просто этого этого не видит, да? Ну, а ты пыталась в этом комментарии объяснить как-то ему, что в чём идея, в чём смысл? Чтобы человек, может быть, задумался действительно, но не как-то не обзывать, может быть, его ну, не г говорить ему, что он ничего не понимает, а вот попытаться как-то ему рассказать, что там на самом деле происходит.